والله بُص أنا باميل أكتر للأغاني آآ اللي هي فيها حماس شوية. يعني م على حسب حالتي بصراحة، يعني مثلًا لمّا أكون فرحان، أنا باحب أشوف الأغنية اللي بيكون فيها حماس كده تحسّسني مثلًا بالإنجاز اللي أنا عملته، لو نجحت مثلًا في حاجة م أسمع مثلًا أغنية كده بت بتدّيني إحساس كده بال بالفرحة بصراحة يعني. يعني أنا فاكر لحد دلوقتي أغنية بتاعة عبد الحليم حافظ الناجح يرفع إيدة، كان اسمها إيه؟ <chuckles> الناجح يرفع إيده.
إمم. حلو. <chuckles> ياه!
ما فيش حد مبسوط في الدنيا إلّا المبسوط بنجاحه. دي كانت من الأغاني ال أغاني حل بتفكّرني بالثانوية العامة على طول دي آه. دي كانت من الأغاني اللي كانت بتفكّرني ولحد دلوقتي مثلًا ممكن يعني أسمعها لمّا أكون فرحان.
آه. أغنية مشهورة فعلًا. إمم، إمم. إمم. ش شغّلها بتشغّلها يعني في ال آه. مناسبات الفرح وكده يعني، جميل أوي. طب وبالنسبة بقى لل للأغنية الحزينة؟
آه. بالضبط. آه. الحزينة بقى بل يعني ب بافتكر جدًا هو أكتر واحد باحس إن هو حلو في الحزين يعني اللي هو حمادة هلال، في مُغنّي اسمه حمادة هلال وفي مُغنّي اسمه اسمه آمم اسمه إيه يا ربّي؟ اللي هو اللي بيغنّي عيد ميلاد جرحي أنا، <laughs> هاني شاكر. <chuckles> ده فظيع بصراحة، فظيع عيد ميلاد جرحي أنا وبتاع، الراجل عامِل عيد ميلاد لجرْحه، فدي حاجة بصراحة قمّة الحُزن يعني، فالواحد بيزعل معاه على الأغنية بتاعته. إمم.
أنت من س إمم. آه. آه، هاني شاكر. أيوه، أيوه. هاني شاكر معروف. آه. آه فعلًا. آه. <chuckles> قمّة الحُز <chuckles> آآ طيب، ال قُل لي بقى ال ال يعني أنت لمّا بتشغّل أغنية في أي حالة بقى سواء فرحان أو آآ زعلان، بتفرِق معاك أو بتأثّر معاك إزاي؟ يعني بتأثّر على مودك إزاي؟

والله بُصّ، أنا باحب أسمع أغاني الأفراح ديَّة في ال اللي هو في في أغنية كده بتاعة هشام عباس اللي هو بيقول أسماء الله الحسنى، الأغنية ديَّة لو جت قدَّامي بالصدفة باسمعها، يعني <laughs> وقت وقت التورتة آه، وقت التورتة ديَّة يعني الأغنية دي لمّا بت ب باحس إنها الأغنية دِيَّة يعني ما هياش لايقة إلَّا لمّا يكون في تورتة كده وعريس وعروسة، و وال آه، والحاجة الساقعة صحيح، والحاجة الساقعة، فهي دي من الأغاني برضه اللي باحس إنها مرتبطة بال ب يعني إيه ما ينفعش إنها تتسمع في البيت أو ماتسمعش إنها تتسمع في في لأ هي تتسمع في فرح وكمان في وجود التورتة، يعني مش تتسمعش كده في الفرح وخلاص لأ، ي لازم يكون فيها تورتة موجودة والعريس بيحاول يأكّل العروسة والعروسة بتحاول تأكّل العريس، والاتنين ما يعرفوش يأكّلوا بعض، وفي الآخر يبوسوا بعض، وال وال يعني الحركة اللطيفة دي يعني فاهم قصدي. <giggles>
آه. أيوه. ده وقت الأكل بقى، وقت الغدا والكلام <laughs> فبالتالي هي مرتبطة معاك بوقت التورتة بقى، آه. التورتة والحاجة الساقعة، آه، يعني. إمم. إمم. و و بالضبط. خلاص بقي اللي كُلّ الشعب عارفها، اللي هو آآ، وتكون بقي إيه ال ال ال اللي مُسجِّل ال الفيديو ييجي يصور بقى، و الحاجة الساقعة يعني حد بيوزع الحاجة الساقعة والفيديو وجاي يصوّرك، وأنت آآ، عامل إنك بتبُصّ بقى ومندمج في الفرَح وما أنتش مهتم لحتة الكيكة ولا الحاجة الساقعة اللي هو عادي، آه، <laughs> بالضبط مجرّد ما مص ما بتاع الكاميرا يلِّف كده، اختفت حتة الكيكة على طول خلاص الجاتوه قصدي، أو الكيكة أيًا كان.
إمم. آه. آه وأنت عينك في حتة الكيكة، كل واحد عينه في <giggles> آه، أنت عارف أكتر حاجة بتلفت نظري برضه، لمّا إيه، لمّا البنوتة كده تبقى قاعدة في الفرح وبتاع وهي بتاكل ب بس بتاكل إيه يعني تحط حتة صغيرة أوي عشان ما تفتحش بُقها أوي، بس لمّا الكاميرا تختفي بقى، ملغوصة بإيدها يامعلّم وتقوم ضاربة نص الكيكة في قطمة واحدة تخلصها. <laughs>
إمم. برِقّة كده، آه. إمم. بتختفي القطعة ال آه. الطبق ذات نفسه بيختفي، الطبق البلاستيك ما بنلاقيهوش أصلًا صح، آه، آه.
بالضبط كده، بيتاكل مع البتاع كأنه إيه يعني حاجة قشرة من بتاعة ال الكيكة بتاعة ال حتة الجاتوه دي نفسها يعني، فبجد ال أغاني الأفراح دي بتفكّرني يعني شوف حتى لمّا افتكرتها دلوقتي أنا افتكرت تفاصيل الأفراح اللي أنا حضرتها، مع إني ما حضرتش أفراح يا أخي بقالي مثلًا بقالي كام سنة ما حضرتش فرَح، والله بقالي حوالي ييجي 15 سنة ما حضرتش فرَح والله، <laughs> يعني حتى الأفراح اللي أنا باذكرها لك دي كلها كانت عادات بيتهيأ لي ما عادتش موجودة في أفراح الأيام دي تقريبًا، لأن ح آخر فرَح حضرته كان أكتر من 15 سنة مثلًا، كانت العادات دي تقريبًا اختفت في الوقت الحالي يعني، في الأفراح بتاعة دلوقتي تقريبًا كده، بقى الموضوع داخل في سكك تانية و وحاجات كده وتكاليف كتيرة وحاجات بقى ودنيا.
آه. ياه! إمم. كتي ياه! إمم. ممكن تكون موجودة لسة، آه. إمم، إمم طيب، آآ، حلو أوي ال ال ال الحاجات يعني ال الموسيقى بترجّعك ل لأحداث مش بس بتساعدك إنه يعني مثلًا في ساعات الفرَح أو ساعات الحُزن خلينا نقول بتلمس حاجة جوّاك كده، بت بت تخ تستشعرك مثلًا بال بتساعدك في الإحساس اللي أنت فيه خلينا نقول، لأ، ده كمان آآ، مرتبطة بأجواء لمّا بتسمع الأغنية بتفتكر الحدث ال اللي أنت كنت بتسمع فيه الأغنية دي، طيب ال
إمم. طبعًا. آه آه.

صحيح. طيب يعني، طَب قُل لي، أنت دلوقتي ذكَرت لي إسمين فنّانين ال يعني حمادة هلا حمادة هلال في الحُزن وهاني شاكر و آآ عبد الحليم حافظ.
آه.
هل مثلًا في مغنيّين تانيين برضه أنت بتحب تسمَع لهم بقى بصورة عامة كده يعني، والّا أنت مُق يعني بيعجِبك مُقتطفات كده أو أغاني أو أُغنية لكلّ مُغنّي، مش شخص م يعني أنت مش من نوع مثلًا اللي هو بيحب كلّ الأغاني بتاع الفنان ال أو المُغنّي ال المُ المُعيّن مثلًا، أنت بتحب أغاني كلّ ال كلّ الأغاني بتاع ال الممثِّل المُغنّي ده والّا أُغنية من هنا وأُغنية من هنا وأُغنية من هناك؟
إمم. آه. إمم. لأ، ده أنا بانوّع، يعني مثلًا ال ال حمادة هلال وهاني شاكر، أنا باحب من كلّ واحد أُغنية بصراحة، ما باسمعلوش أي حاجة تانية يعني لو سمِعت مثلًا ليهم، أسمَع ليهم بس في الحزين يعني بس، حمادة شاكر دَوّة حماد حمادة هلال قصْدي <giggles>
آه. حماده شاكر <giggles> آه داخلين على بعض، هُم أغانيهم زي ب ماشي، تمام، آه.
حمادة هلال آه، عملت mix عملت mix طبيعي ما بينهم وبين بعض ب حمادة شاكر حمادة هلال قصدي <giggles> يا عَم غيّر إسمه لايق عليه حمادة شاكرة أحسَن من حمادة هلال دي. المهم إيه، آه، حمادة هلال أنا بيعجبني الأُغنية بتاعة دايمًا دموع اللي هو بيتشحتِف فيها أوي دَوّة، تحس إن هو بيعيّط فيها دِيّة يعني. أنا، على فكرة الأغنية نفْسها أنا مش فاكر فيها إلّا كلمة دايًما دموع، يعني كل شويّة أمّا أفتكر دايمًا دموع إيه آآ، ب باغوص في اللّحن بقى، اللحن بقى ساعتها في الأغنية دِيّة هو اللي بيجذبني أكتر من الكلمات الأغنية.
طَب ده حلو. تاني؟ الله، أنت مُصمِّم بقى؟ <giggles> ماشي. إمم. إمم. تمشي برضه، آه. آه. و و إمم، مع نبرة الصوت بقى حمادة هلال، نبرة صوته، أه، محُزنة.
آه، مع نبرة الصوت والح والحزن اللي هو بيبقى فيه ده. إمم. هاني شاكر برضه نفْس القِصّة، فدُول في ال لكن بقى لو ال بالنسبة لسؤالك برضه محمد فؤاد هو اللي بصراحة ال اللي ضامم الإتنين، يعني محمد فؤاد ممكن أسمَعه برضه في الفرْح وفي ال وفي الزعَل في نفس الوقت، لأن هو معاه عامِل عامِل ال الخلطة دي، هو اللي حاب حال يعني حابكها بشكل حلو أوي، اللي هو الزعَل والحُزن والفرْح، ممكن على فكرة باحش الإحساس كلّه، فُر يعني فرحان وزعلان في نفس الوقت في الأغنية من أغاني محمد فؤاد مثلًا، أغانية فظيعة جدًا.
إمم. طيب. إمم. آه. اهم. فهِمتك. هو فعلًا كلّ فنان بيكون ليه طابِع مختلِف كده، بيكون ليه لون آآ معيّن في الغُنى و وخلّينا نقول مزّيكا آآ مُختلِفة عن التاني، ف كُ فبالتالي التميُّز أو الإختلاف ده بيسِيب طابِع أو حاجة ع يعني عَندك، فأنت علشان كده، أنت يمكن بتاخُد من كل فنان حاجة. طيب. آمم، قُل لي كده مثلًا أغنية مرتبِطة معاك بذكرى مش هتنساها أبدًا، أو دايمًا لمّا بتسمع الأغنية دِيّة بتفتكر ذكرى أو حدث حصَل في الوقت ده؟
إمم. إمم.